จริง ๆ ผมว่าบางทีพอ มันก็อาจจะเป็นลูก เรื่องทั่ว ๆ ไปมากกว่าเนาะ ไอ้อย่างเกิดแก่เจ็บตาย อย่าเงี้ย ผมว่าบางทีแค่ช่วงเรา แค่ช่วงเราป่วยมาก ๆ หรือว่า โอ้โฮ เจ็บอะไร อ มาก ๆ อะ ผมว่า เออ เหอะ ว่า
ค่ะ อืม ช่วงโควิดอะ ช่วงโควิดอะเห็นชัด เลย อืม เราอาจจะสั่งเสียไว้เลยเปล่า เกิดมีปัญหา อะไรเงี้ย
อืม
อืม
อา เพราะว่าไอ้ ไอ้ ไอ้รอบนั้น โอ้โฮ ภรรยาผมก็เป็นแบบ เป็นรอบแรก ไอ้ช่วงที่ยังมีคนตายแล้วในไทยอะ โอ้โฮ เขาโดนจับไอ้ ม ม มันโดนให้ไป พาไป เอ่อ ไปกักในโรงแรมเลย ไรเงี้ย เฮ้ย ตอนนั้นก็แอบตกใจนะว่า เอ่อ ว่า โอ้โฮ เป็นล็อตแรก ๆ ที่ เอ่อ ดารา มีอะไรนะ น้าค่อมที่เสียด้วย อะไรด้วย ที่แบบล็อตแรก ๆ เลย แบบหลัง ๆ เออ รอบนั้นก็ตก ก็ ส ก็เสียวอยู่ ใช่
อา ค่ะ แรก ๆ อืม อ๋อ คนไทย อา ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ หลัง ๆ มันก็โอเคขึ้นแล้ว เงี้ย แต่ว่า เออ ใช่ ช่วงแรกนี่คือทุกคน กลัวมาก ทุกคนกลัวการตายมาก แล้วแบบการที่แบบว่า อะไรนะ ค่ะ
น่า เออ คือรอบ รอบนั้นน่ะ ผมกับลูกโดน โดน โดนแยกไปกักอีกที่หนึ่งด้วยนะ คือแบบว่าฝั่ง อ โอ้โฮ ตอนนั้น
คุณติดไหมคะ หรือไม่ติด?
ไม่ติดครับ แต่ตอนนั้นว่าเขาตื่น ค มัน panic กันมากอะ รัฐบาล หรืออะไรเงี้ย มันแบบว่า คนยังไม่ค่อยเป็นกันน่ะ เอ่อ แล้ว ฟ แล้วภรรยาผมไปติด ไม่ได้ออกไปไหนเลย แล้ว อือ มา มาแล้วยังไงไม่รู้ครับ เออ ตอนนั้น ก ไม่รู้เลยครับ งง เออ ใช่ งงมากเลย เออ ตอนนั้นก็ พ ก็แบบ โอ๊ย ตกใจ
อ๋อ แต่เป็น เป็นแฟนติด ค่ะ โอ้ อา ติดจากใครน่ะ? ใช่ไหม ค่ะ ค่ะ คือ คือตอนนั้นนะ ที่ไทยอะจำได้เลยว่า ถ้าใครติดอะเขาจะไปสืบเป็น spider เลย ใช่ไหม ที่ว่าคุณไปไหนมาบ้าง เป็น ไทม์ไลน์ ของคุณน่ะ อา ใช่ แล้วทุกคนที่ติดต่อข้องเกี่ยวกับคนทุกคนจะต้องตรวจอี Rapid เนี่ย เพื่อให้ดูว่าคุณติดหรือเปล่า แล้วก็ อะไรอย่างนี้ ใช่ไหมคะ โอ้โฮ แบบ เราว่าคนไทยอะจัดการกับเรื่องเนี้ยได้ ได้ดีกว่าอเมริกาเยอะเลย อเมริกาเนี่ยควบคุมไม่ได้นะคะ ตายเป็น ตายเป็นล้าน เออ ควบคุมไม่ได้เลย ใช่ค่ะ คือเขา ค เอาไม่อยู่เลยอะ ใช้คำว่าเอาไม่อยู่ เออ เรารอด เรารอดเลยค่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ ท้องค่ะ <chuckles> ท้อง เลยต้องอยู่ที่บ้าน ใช่ ไปไหนไม่ได้ ใช่ค่ะ ท้องแล้วก็ เอ่อ เป็น เป็นช่วงที่ อ่า หนัก ๆ ระบาดหนัก ๆ ท้อง แพ้ท้องด้วย ระบาดหนัก ๆ ด้วย ก็ไม่ได้ไปไหนเลย
อา ใช่ ๆ <chuckles> ต้องไล่ ไทม์ไลน์ อา ใช่ ๆ ตอนนั้น อืม ครับ อ เหรอครับ? เยอะเลยใช่ไหมครับนั่น? อือ อืม ครับ ๆ อ ก เลยหยุด อ อ อ เลยอยู่ อยู่ บ เออ ๆ อ อ๋อ อือ อืม ๆ